Ты знаешь, я испытываю определённые трудности. Я испытываю, м, м, злость постоянно. Она мне приходит в голову, а вот, по поводу своей с спросы матери. Вот. Обиду, злость, вот это вот, знаешь, вот. И вот я, собственно, почему я вот это говорю. Потому что, может быть, ты мне посоветуешь, э, как быть с этой ситуацией. Я хочу, м, объяснить, что, м, был какой-то момент в моей жизни, когда я вроде выбрал своё напр не то что и вроде т нет, неправильно. Я выбрал своё направление, куда я хотел пойти после, ам, школы. И я пришёл к матери и сказал: "Всё, я вот этим хочу заниматься, мне нравится, всё, кайф". И более того, я даже договорился с человеком, ам, что, м, он мня там поможет п поступить в институт. И мать мне а запретила. Она сказала: "Нет, ты туда не пойдёшь, потому что это непрестижная работа". Н кем ты будешь, когда вырастешь? И вот это всё. Ну, вот эти все, э, вещи, которые обычно родители, э, особенно если они такие авторитарные, начинают говорить, м, хотя они х когда не хотят контроль выпускать из своих рук. Тем более я был 1 тогда у неё ребёнок, и, соответственно, и для неё это было принципиально. Вот. И с тех пор у меня жизнь шла чередом, там, то одно, то другое. Но вот эта вот история, что вот я хотел той профессией, и и, э, как бы обладать и теми знаниями, вот, э, и так не получалось у меня. То есть я чё ни пытался ту в эту в эту профессию зайти, у меня она так и не получалась. И я каждый раз, когда у меня чё-то не получается, я мать вспоминаю свою и злюсь из-за этого, и очень много энергии на это уходит. И как с этим справиться, я, честно говоря, даже не понимаю. Может быть, у тебя есть какие-нибудь мысли по этому поводу?
Ты знаешь, на самом деле я понимаю тебя, и насколько это сложно, а, вот выстроить гармоничные отношения с близкими. Вот чаще всего так получается, что именно с ними сложнее, чем с друзьями или какими-то знакомыми. А уж что касается мамы, то это всегда такое, если вот какой-то перекос идет в общении с ребенком, ну, вот как в твоем случае, что ты обиделся на маму, что она тебя не поддержала. И это очень тяжело. Тем более, вот детские такие обиды, они приносят очень много бо Да, да.
Это да, точ точно. Да они самые сильные. Они свои я до сих пор это помню, вот в чём дело. Я и это никак в из головы вы вы не выкинуть не могу. <chuckles>
Да, ну вот, а скажи, вот поч нас как ты думаешь, почему эта обида такая сильная на маму? Это вот был какой-то 1 эпизод с вот этим выбором или в принципе ты не чувствовал поддержки и в других ситуациях?
Нет, всегда было такое, что она меня, э, как-то, э, там, а, не давала мне возможности самому решать. Всегда за меня решала. Вот, э, называла меня всякими обидными словами за мои какие-то решения, которые считали а, которые она считала неправильные. Вот, а это были всем э, а ре а, все решения, которые были с ней не согласованы, были, естественно, неправильные. Вот, но а просто вот это вот, м, м, когда я пошел, а, вот куда я хотел, и я ей сказа объяснил, и она мне сказала: "Нет", м, то это, м, это это было как предать предательство прям. Потому что она всегда говорила мне, что: "Вот, э, лучше, чем мать, тя никто никогда не поймёт и не поддержит. И, м, я тя всегда буду поддерживать". И в тот момент я вдруг понял, что нет. Оказывается, она поддерживает не меня, вот, она поддерживает себя чёт то есть, через через меня, через меня, через мои вот эти вот, эм, какие-то там, управлением, контролем, прочим, она поддерживает свое ощущение с этого контроля, этого удовольствия от того, что она контролирует меня. Не знаю, там, я так глуб глубоко не копал. Просто для меня вот эта вот и история, вот эта вот, э, что она, вот, э, вот, вэу мне нь нь Я ее до сих пор вспоминаю, и я понимаю, что если бы она поддержала меня, то моя жизнь, возможно, была бы совершенно другой. Но с третьей стороны, мне кажется, может быть, я зря, н а, а, винил ее в своих неудачах. <laughs> Не могу разобраться.
Мгм. Мгм. М, да, ты знаешь, я тебя очень понимаю. Конечно, связь с матерью- это очень важно, и каждому ребенку хочется, чтобы, э, это была б именно только поддержка. И даже никому не нравится, когда их ругают. А вот когда еще, ну, такое недопонимание, да, то есть не чувствуют, а, твоих чаяний, что ты хочешь, да. Может быть, это и по-детски, и родителям что-то там виднее, но это не всегда так. И когда вот н н
Да не так уж и по-детски. Я уж был, скока мне, 10, к 11 класс. Уже, в принципе, н не такой уж и ребенок уже.
Ну да, ну, то есть они как были к маленькому ребенку отношения, когда человек знает, то есть, да, немножечко не дали тебе свободы вовремя, и поэтому очень понятно, почему у тебя обида и даже злость. Но давай вот попробуем разобраться. Э, ситуация, в которой возникла эта обида и злость, она понятна, но смотри, она же действует на тебя разрушительно. Вот н точнее, это чувство. То есть когда ты, э, вспоминаешь это, воз в эта обида вс купа с новой вол новой волной тебя накрывает, как и в детстве. То есть она такая сильная эмоция, и тебе наверняка плохо после этого.
Да, да, это сто процентов. Мгм, мгм. Сто пр да, так, всё так, мгм. Н-да, это очень в это прям меня, ам, э, в вот, м, м, и по и вот в этом и проблема. Э, всякие обиды, ладно, фиг с ними. Они, тем более, в детстве были. Мы всё-таки взрослые люди, мы, э, мы не такие прям снежинки, что чуть что и растаяли. Нет, конечно, да, мы всё-таки нь не это, не дети уже, взрослые. Просто тут, э, а именно проблема в том, что в какой-то момент я вдруг понимаю, что вот у меня неудача какая-то, и я начинаю искать вину у своей матери, что вот а вот она меня не так воспитывала, она не так ко мне относилась, она не так, э, там, еще что делала. Вот, и это это прямо зря разрушающий, э, момент. Потому что если бы я, э, о себе бы думал в этот момент, что это я чё-то не то сделал, это было б более конструктивно. Я бы решал бы вопрос, э, со собой. Э, я бы думал, что бы что бы я бы сделал бы на этом месте, как мне быть. А когда ты обвиняешь другого человека, вот я мать обвиняю, ну вот, то как будто бы это, знаешь, такая штука, что я же изменить её не могу. Я же обратно не могу вернуться ф у в то вот время и как-то по-другому поступить, там продавить свою какую-то историю. То есть как будто бы я в таком цейтноте нахожусь: обвинение есть, а решения нет. Понимаешь?
Мгм. Да. Да, м. А ты пробовал посмотреть на эту ситуацию, ну, уже как взрослый человек, с другой стороны и немножко понять свою мать, вот почему она так делала? Возможно, э, ну, точнее, не обязательно её оправдывать и сказать, что да, она была права, ты не прав. Не нужно этого делать. Просто подумай, что она другой человек. Она выросла, м, в другое время, т вот её детство приходилось, да, её определённым образом воспитывали. И какие-то вот обстоятельства жизни, да, вот какая-то определённая работа, более устойчи что в её понимании, то есть она насколько могла, заботилась о тебе. То есть, естественно, они тебя любили, потому что они кормили, одевали, всё т не на улицу же не выкинули. То есть всё нормально. А вот это уже тонкое понимание, конечно, все его хотят, но не оно не всегда возникает, но это не по её вине. То есть в смысле в том, что она это делала не специально. То есть она реально думала, что оберегает тебя. Да. Поэтому как можно на неё злиться, ну, если она просто не понимает? Ты же вот сейчас не будешь злиться на ребёнка, если он говорит какие-то глупости, но он в силу своего возраста щас так мыслит. Вот если под этим углом посмотреть, тебе будет легче примириться с этими мыслями и не обижаться на маму?
Это точно. Ну, как могла, да. Типа заботилась, как могла. Мгм. Мгм. Ну э Ф да, я. Да. То есть, э, найти оправдание действию своих родителей через то, что, а, у них была так такие условия, в которых они жили. Опять же, это был переходный период, когда страна развалилась, и была жёсткая бедность, и мать больше думала о том, как выживать, а не как там, а, а не как там, э, правильный психологический подход к, э, и ни и ни или как-то: 10 способов, как а правильно общаться с ребёнком, да, чтобы ему, не дай бог, какую-то психологическую травм, м, не это, не получить.
Конечно. Да, она просто не обладала этой информацией, поэтому как её можно винить? А ещё очень помогает людям подумать над тем, что это было в детстве. И да, может быть, ты мог бы раньше прийти в свою профессию, но ты сейча это уже прошлое, его нельзя вернуть. Эти мысли тебя, а, тяготят. Поэтому тебе нужно избавиться, прежде всего тебе, даже не ей, а тебе, чтобы жить легче. А сейчас ты взрослый человек и можешь делать всё что угодно, двигаться вперёд. И поэтому не нужно, а, вот какие-то неудачи перекладывать на прошлое и на свою маму.
Мгм. М. Вот это точно, да. Вот, кстати, мысль, а, а дельная, потому что действительно, эм, вот это вот состояние, что чуть что, я сразу думаю: а вот воспитание, а вот это, оно вот ничего, кроме разрушения, не п не приводит, ну, не приводит, да, вот ни к разрешению только приводит. А вот, а, состояние, да, а состояние, что, а, надо это всё как-то оставить в прошлом <chuckles> и подумать, что ладно, фиг с ним, прошло и прошло. Вот. И опять же, да, ты абсолютно права в том плане, что действительно мы уже взрослые, мы можем сами сейчас сделать то, чё мы не могли делать тогда. И у нас есть возможность, э, не отчаиваться и заново повторять ть Э, ну, то есть не получилось ещё раз сделай, ещё раз. То есть нет такого, что ты не сделал и всё. Но вот надо, да, как-то этого. Ну, вообще совет дельный, да. Совет дельный. Это просто надо к этому как-то, понимаешь, надо как-то к этому теперь д до этого дойти. То есть я это понимаю. Вот. Теперь как бы это сделать? Вот. Может быть, там подышать, я не знаю, <chuckles> порисовать, п п полепить, ещё что-то сделать. То есть нужно как как-то к этому прийти. А так да, совет классный. То есть, м, выкинуть из головы вот это всё ненужное, всю эту шелуху, которая на самом деле, она ничего не значащая. Тем более что мать действительно не переделать. Ты тоже права, да.
Ты прав. Да, действительно. Ну да, тоже иногда полезно. Мгм. Да, и обиды эти уже все в прошлом. Ну, м, э, в этом нет никакого смысла. Будешь ли ты злиться или не будешь злиться прошлое не исправить, поэтому нужно жить настоящим и делать всё, что от тебя зависит, и радоваться жизни.
Вот, кстати, меня зацепила т эта история. В этом нет смысла. Кстати, действительно, вот, э, если в следующий раз меня накроет, и вот опять вот это вот самое, э, бичевание через то, что у меня всё плохо получается из-за того, что моя мать там чё-то сделала, то как будто бы имеет, да, в, э, в моменте подумать о том, что и чё, и что дальше? Какой в этом смысл? Вот щас ты себе сидишь вот этот вот, распекаешь свои раны. Кстати, да. Слушай, классный совет. Я, пожалуй, этим в воспользуюсь. И прям круто, круто. Вот п т щас прям я даже воодушевился немного. На надо будет дождаться этого момента и попробовать. Спасибо тебе.
Н-да, действительно, так и есть. Это здорово! Надеюсь, он больше не придёт к тебе, м. Была рада помочь. Обращайся, если что, снова.
Да, да, классно. Спасибо. А, да, было здорово! Спасибо тебе большое. До встречи.